Ano ang mga red flag sa isang toxic na friendship o community?
Naku, pag tungkol sa red flag, ah, medyo marami-rami, 'no, marami naman tayong nababalitaan na mga nagfi-friendship over, o di kaya'y mga reklamo ng mga, ah, ma-mamamayan sa kanilang lokal na gobyerno 'no, sa kanilang mga barangay. Ah, well sa kaibigan, ah, unang-una sigurong nakikita kong red flag ay 'yung pagiging, ah, sinungaling, yan. Ah, oo, siyempre unang-una yung sinungaling, eh, kasi um ba't ka magsisinungaling, 'di ba anong purpose mo, anong tinatago mo. So ang sunod kasi sa pagiging sinungaling siyempre baka nagiging user na siya, parang ginagamit ka lang niya yan sa kanilang bentahe 'no?
Mm. Ay, tama. Mm. Ay, hala. Mm. Ay, tama.
Ah, pangatlo, um, siguro yung palautang na hindi nagbabayad yung mga ganun, ah, parang red flag siya 'no at saka ayoko din ng masyadong tsismosa yung, ah, um, ayoko kasing ano eh, naka ang tsismis ka ni s kasi parang nakakadagdag siya ng negative vibes, 'no? So, kung ano yung alam niya, ah, mas maigi siguro na ano na sa kanya na lang, yan. At saka um, ayo red flag sa isang kaibigan yung alam mo yung kunwari nasa isa kang ah relationship tapos, ah, yung nakiki alam mo yung ano parang sumisingit-singit siya, gano'n. Basta parang yun yung nakikita kong mga red flag sa isang, ah, toxic na friendship at saka makikita mo naman hindi siya laging consistent yung, ah, kung ta ah, kunwari sa pagsisinungaling kung alam mong, ah, mali yung or tama man ,yung mga sinasabi niya ma ma ano yun, mano-notice mo naman yan, eh, kapag consistent yung mga pinagsasabi niya. So, tapos ano sa community naman ano, ah, yung mga pinapaburan kunwari sa ayuda, ayan. Ah
Mm. Ay, <laughs> oo tama. Mm. Hmm, mm. Mm. Ah, tama. Mm. Mhm. Tama. Ah.